Então, olha, eu vou compartilhar uma coisa com você aqui que talvez você ache até bastante engraçada, mas pra mim é um desafio. Eh, eu tenho muita di
Ok vamos lá então, eu vou tentar não julgar e não rir. <giggles>
<laughs> Pois é, eu tenho muita dificuldade de aceitar elogios, assim, e não ficar com vergonha, e, de certa forma até, assim, às vezes eu sinto que é como se eu não tivesse recebendo, sabe, aquele elogio, e a pessoa fica até assim, poxa, mas você não está acreditando em mim? Aí eu falo: "Não eu acredito", mas é porque, é desafiante pra mim, acreditar em mim mesma sabe, naquele que aqueles elogios, eh, faça sentido realmente pra mim sabe?
Ah. Sim. <laughs> Sim. Tinha. Claro então você é uma pessoa modesta por natureza, é isso?
Olha eu não diria modesta não, sabe? Eu acho
Mas é um sinal de modéstia quando a pessoa é
eu acho que eu não confio muito mesmo em mim, eu acho que é eu acho que é baixa autoconfiança, sabe?
ah ok. Ah, interessante isso.
Eu acho que vai mais pra essa linha aí, e aí eu acabo não agindo muito bem com com esses elogios, sabe? Porque eu sempre deixo transparecer, como se eu não merecesse aquilo, sabe
E que Bom, deixa eu deixa eu te dizer que você tem uma voz muito bonita, com toda a sinceridade, você deve ter escutado isso já, então ficou sem graça né? <laughs> Então, mas é verdade, voz muito linda. É que tipo <laughs>
<laughs> Fiquei. <laughs> Fiquei sem graça, sim, e nem acho que a minha voz é bonita, viu?
Não, é sim eu, nunca fui tão sincero a faz tempo que eu não sou tão sincero. Mas vamos lá, que tipo de elogio te deixa mais desconfortável, tipo, a tua aparência, quando falam que você você não eu num te conheço pessoalmente, então eu não sei se você é uma pessoa atrativa ou não, mas quando alguém menciona que você é atraente, ou que você se veste bem ou ou a sua personalidade, o que que te deixa mais desconfortável?
Olha, na verdade é quando vou te dar alguns exemplos, tá, práticos eu não sei se eu vou responder a sua pergunta, mas eu vou trazer um exemplo aqui. Eh, quando eu apresento algum algum projeto, que eu vou executar, por exemplo, eu faço alguns treinamentos na minha igreja, né, eu faço algumas palestras pra mulheres, e e na verdade, eu sempre fico com pé atrás, né, porque mulher pra elogiar, assim, já é mais desafiante, né. Não sendo preconceituosa, não, mas a gente sabe que é mais
Ok. Ok. Hum. Ah, ok. Hum. Não, mas eu entendo, eh, eu entendo é
é mais desafiante a gente receber um elogio ali, né, de uma outra mulher e ter certeza que aquilo ali, realmente não é pra agradar, né, aquelas coisas assim. Mas geralmente quando, eh, elas elogiam assim pela minha, pelo meu trabalho, pela aquilo que eu entrego, eu fico mais desconfortável, sabe. Porque eu acho que nem é tudo isso sabe, eu eu consigo perceber várias falhas que eu cometo, né.
Sim. Claro. Aham. Sim. Olha só, vamos lá, esse é um ponto importante, você diria que você é uma pessoa perfeccionista, em tudo que você faz?
Um pouco, um pouco, médio, muito, as vezes.
<chuckles> Então é isso pode ser a raiz de algum de algum dos desse problema, pode ser que você sendo perfeccionista, então você sempre vai encontrar falhas no que você faz, né, e ei e aí a pessoa vai e elogia, porque ela acha que o trabalho foi bem feito e tudo mais, e você leva pra esse lado, mas é é um é um é um dos detalhes da tua personalidade, né, eh, aí você mencionou autoestima, né, eh
Aham.
Você já teve o, eh, problemas de autoestima desde que idade? Ou você sen sente que é algo recente na sua idade, ou a fase adulta ou já Normalmente começa na adolescência, né, não sei se é o teu caso.
Aham.
Como é que é isso?
Ah, eu na verdade, assim, desde a infância. Até porque eu recebia muitos apelidos e tudo, e aí isso, na verdade eh É, então, eu sempre fui muito magra na minha infância, na minha adolescência, né, então eu recebia vários apelidos, né, constrangedores assim. Então isso de alguma forma foi, é, afetando minha autoestima, sabe? Eu fui crescendo com todas aquelas vozes, né? E e obviamente que a coisa mudou, né, eu melhorei bastante.
Ah. Ah. Carregou, né? Carregou na tua vida adulta. Hum. Ah, não, sei. Afetou a autoestima, né? Então é Sim. Então, você tem que Bom, então, já que você tem esse entendimento, né, que, eh, ou muda no caso. Então, houve uma melhora na tua imagem, né, houve uma melhora, então você pode levar isso como um fator positivo, né, tipo: "Bom, eu não sou agora eu não sou mais daquela pessoa magrinha, então, eh, ah, é normal que as pessoas, eh, tenham uma visão mais positiva de mim." Não é? Então
A gente muda, né, um pouquinho. Aham.
esse entendimento você pode usar, né, porque eu acho que o principal, eu não sou psicólogo nem nada, mas o principal é você melhorar a tua autoestima
Aham.
e estabelecer novas crenças de merecimento pessoal. É, não seja tão é não seja tão dura com você mesma, não, eh, se a pessoa te para pra pensar, né, você é uma mulher adulta, não sei qual a tua idade, né, mas eu não vou nem perguntar. Mas você está lidando com pessoas adultas.
É isso faz sentido. Uhum. Claro.
Embora existam pessoas falsas de qualquer idade, a maioria das pessoas dependendo no do no no no teu trabalho no teu, eh, é do círculo de amizade ou da família, a a imensa maioria não vai te elogiar falsamente, né, então
É, isso é verdade.
Se estão te elogiando é porque você está merecendo então tem que trabalhar na tua crença de merecimento.
É, eu acho que eu fui eu construí, né, eu acho que eu fiz essa programação realmente mental, de uma forma muito negativa, que hoje eu, é como se eu brigasse com o positivo, né, tipo tudo que vem de positivo, né, é um bloqueio, é como se eu rejeitasse aquilo, sabe, que é como se assim: "Não, é você não está enxergando direito, eu sou uma fraude, o que você está vendo não é nada disso.", né?
Eh... Correto. Exato, é um bloqueio que você está tendo. Tendo. Exatamente. Isso é algo muito sério porque isso vai te, eh, você não vai conseguir se desenvolver como pessoa em todos os aspectos da tua vida seja profissional seja pessoal. Por exemplo você é casado você está numa relação como é que é a tua vida pessoal? É?
Sou casada, sou casada, eu tenho 2 filhos.
Ok, quando você começou a a conhecer o teu marido, né, aquela fase de conhecer, né, de namorar, eu imagino que ele ele te elogiava seja pela tua aparência ou pela uma roupa que você estava usando ou pela tua simpatia como é que você reagia a esses elogios?
Sim. Olha, com ele, engraçado você falando, com ele eu não me senti tão desconfortável não, acho até por isso que eu casei com ele.
Aham. É então, está aí olha, então.
Porque ele me fazia me sentir à vontade, sabe? E na verdade não é nem que eu acreditava no que ele dizia, mas é que eu recebi bem, assim de coração aberto, sabe? Não fiquei questionando, se o que ele estava dizendo era verdade ou não, eu simplesmente não fiquei desconfortável, sabe? E consegui estabelecer uma conexão ali mais profunda, e, isso resultou realmente no na nossa vida hoje, né.
Então, e e num aham. Talvez sem forçcar. Pelo menos algo positivo saiu, né, dessa, eh, isso aí é um sinal totalmente subconsciente, né, te falando olha esse daí está falando a verdade ele é o a pessoa certa, né, ele está com pelo menos algo positivo. Mas ao mesmo tempo essa mente subconsciente está trabalhando contra você porque, eh, a gente, todas as nossas experiências de vida, né, a gente programa a nossa mente consciente, e normalmente, eh, a maioria pra trabalhar em contra, o nosso bem estar.
É. É, verdade.
Repito, não sou não sou especialista, não sou psicólogo. Você já pensou em, eh, em você já tentou uma terapia? Nem que seja assim superficial só pra, eh, se o pensamento descobrir, assim, qual que é o problema. Hum.
É, incrível. Olha. Olha, eu já eu já fiz terapia pra outras situações, eu nunca levei esse tema em especial, sabe? Eh, isso é algo que eu estou realmente conversando aqui com você, eh, já conversei até com com algumas amigas e tudo, mas eu tô sempre batendo nessa questão, sabe? E e realmente eu po eu quero muito poder dar a volta nisso, sabe? Mas realmente, assim, pra esse tema nunca fu busquei terapia não, acho que, de repente seria uma boa.
Aham. Ok. Sim. Perfeito. Seria bom, é nem nem que seja assim, você começa devagar, né, e porque eu não sei, eh, que tanto que afeta o o teu lado prof bom, no teu lado pessoal até que não porque você confia no teu marido, isso é muito bom, né.
Aham.
Mas no teu lado profissional, com relação a amizades, porque tipo assim, você eu eu eu me imagino na pele da pessoa, né, uma uma amiga tua. Você tá muito elegante, aí eu eu eu chego e falo: "Nossa! Esse vestido ficou ótimo em você! Essa cor realmente realça o teu cabelo, teus olhos!" E aí você como é que você rea reagiria assim quais as expressão que você faria, você ficaria assim
Hã. Hum, eu falo assim: "É, né!" <laughs> Eu falo assim.
Ah, aí então, aí eu ia tipo assim: "Nossa! Eu não vou elogiar mais ela não, porque parece que ela não acreditou em mim, parece que ela está achando que" e aí fica difícil, né, então.
<chuckles> É, verdade. É até deselegante com a pessoa, né?
É, eu não tenho como te ham não tenho como dizer que não então se está afetando a tua vida profissional também, é a mesma coisa você imagina que o, você t um trabalho de equipe e alguém fala que: "Olha excelente, o o que o, sei lá, o teu projeto está muito bom", e você não acreditar nessa pessoa, também afeta a tua vida profissional então, começa devagar superficialmente, né, pra ver qual que é o problema, e aí se você se sentir à vontade, você vai se aprofundando até chegar na raiz do problema.
Sim.
Porque é uma coisa séria não é? Embora pareça que não é, eh, é uma coisa séria sim, é um é um aspecto da tua personalidade que tá
É, eu, realmente eu não
eh, criando obstáculos para o teu desenvolvimento pessoal e espiritual também.
Uhum. É, exatamente isso assim, eu acho que eu eu deixo também de de evoluir também aquilo que que está bom, ficar melhor ainda, porque eu estou rejeitando esses feedbacks positivos, né, esses elogios, né. Eu acho que isso realmente tem me li me limitado. Mas olha
Exatamente, está enperrando a tua evolução. Exato. E você pode ter certeza que a maioria, a imensa maioria são verdadeiros, são sinceros. Pessoas falsas existem, mas, você percebe quando a pessoa falsa com o tempo, então você elimina. A maioria tá sendo sincera, a imensa maioria quer o teu bem, quer Então pensa nisso.
Aham. Até porque elas não perdem tempo hoje em dia, olhando pro outro e falando pro outro, as pessoas estão tão envolvidas consigo mesma que, é raro parar pra olhar pra outra pessoa e e quando vem, assim, no elogio a gente realmente tem que parar e observar um pouquinho. Olha eu gostei muito, obrigada por você me ouvir, obrigada pela sua direção, pela sua dica, adorei, obrigada.
Exato. Exato. Exatamente. Essa é. Perfeito.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
Tchau, tchau.